Olha, eh, como eu disse, já é a a, assim, 3ª vez, <chuckles> né, e só que também por outro lado, você tem que analisar isso daí, eu não sei, só você, enfim, e sua filha vão saber, eh, o caso por que cada caso é um caso, então, os 2 primeiros você não foi capaz de ajudar. Mas talvez nesse 3º você fosse capaz de ajudar, então, assim, é meio dificil, porque realmente é uma pessoa precisando de ajuda, eh, e cada caso, é um caso, mas você tem que pensar muito em você mesma tambem. Porque e não é de forma egoista, porque você já tentou ajudar outra pessoas e não deu certo, então, eh, você você já passou a sua vida toda e você ta sendo agraciada agora com sua eh, com a sua estada ai, você precisa de de paz, de conforto e você merece isso. Então, assim, você tem que pensar em você, e não é ser egoista.
Pois é. Sim. Pois é. Pois é. Pois é e sabe Ai, que bom que você está falando isso, porque não é egoísmo, sabe, realmente o que eu tenho aqui, eu conquistei por amigos, o apartamento que eu moro é de amigos, que pela minha conduta me alugaram, sabe, é um apartamento realmente bonito. Agora, eh, eu aprendi a lição também, que eu não sou a pessoa ideal para ajudar, porque eu não sei, no meu lugar. E outra lição que eu também fiquei, é que eu não posso colocar dentro da minha casa.
É realmente é uma coisa seria
É muito difícil de conviver.
Uhum e você já tem
É muito difícil a pessoa aca acorda de mal com a vida, que a pessoa não le não quer levantar, a pessoa chora, sabe, eu não eu não estou, assim, mas eu não eu não sou profissional, queria que minha filha entendesse isso.
Você já e você já tem os seus filhos, né. Você já tem seus filhos, essa isso daí é.
Sim, eu queria que minha filha entendesse isso, sabe que eu eu não dei conta de ajudar os outros 2, assim, eu não desamparei
É, não, conversa com ela, conversa ela com certeza vai entender isso, porque você tem exemplos práticos recentes, assim, eu acho que você tem que conversar não tem que ficar com com medo ou vergonha, de falar para ela, olha eu não não talvez seja o caso não me sinto bem, não me sinto bem porque você já viu o que aconteceu, e talvez não se seja melhor, ah, enfim, hã, que isso não aconteça dessa vez.
É, né? É. É, eu falei para ela, eu pedi uns dias, até falei vamos começar no domingo, domingo é mais tranquilo, você não trabalha, eu trabalho menos. Olha, muito obrigada viu, pelo por me ouvir e por me dar esse apoio.

Mas, pronto.
Mas o o o mas então você teve um problema em relação ao ao amigo do seu filho?
Tive. Não foi uma coisa fácil. Pessoa com depressão a pessoa é teimosa, ta ta ta. Mas eu fui levando, porque eu também eu botei um limite de prazo para pessoa ficar em casa.
E ele estava morando na sua casa então?
Veio morar na minha casa. E eu estipulei 3 meses.
É bem, é bem sério.
Bem sério. Nisso, o meu sobrinho termina o casamento. Esse sobrinho é como se fosse um filho. "Tia pelo amor de Deus eu preciso ir para ai, eu não aguento mais ficar aqui. Olha, terminei meu casamento", Falei: "Nossa, abri-las as porteiras do" né.
Tá, não agora eu estou eu estou entendendo, agora eu estou entendendo você, porque realmente não é só na minha cabeça veio, seria uma história em relação a conselhos, mas você realmente, você se ofereceu para ajudar, e com isso aham, e com isso eh, isso trouxe encargos para você.
E vo está entendendo? Me pediram. Aí eu ajudei 2. Muitos. Ajudei 2. E não foi a melhor coisa que eu fiz porque eu achei que eu estivesse ajudando; eu estava atrapalhando.
Uhum.
Um foi embora da minha casa cheio de problema e o outro voltou para o Brasil cheio de problema.
Você se sentiu culpada com isso ou não? De jeito nenhum você fez tá. Mas você aprendeu eh, me parece que você aprendeu que enfim, a ajuda também tem limite, né.
Quando é ass de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Não, eu fiz a minha parte. Mas aprendi. Exatamente, Quando é esses dias, minha filha mais velha me liga pedindo para eu ajudar o irmão de uma amiga dela, que está na Espanha.